हुँ। तो ऑफ़िस की थकान के बाद या सुबह-सुबह आप क्या पसंद करते हैं चाय या कॉफ़ी?
<smacks lips> अ, नमस्ते पहले तो अ, ऑफ़ ऑफ़िस की थकान के बाद ऑफ़िस तो जाना बाद में बनता है। चाय और कॉफ़ी की अगर बात करें तो सुबह पहले अ, उठते ही जैसे एक मॉर्निंग टी होता है न? उसमें मुझे चाय तो चाहिए ही।
नमस्ते। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles>
चाय अ, चाय मैं कहूँ तो मेरे लिए अ, एक टॉनिक या एक मेडिसिन बोल सकते हो आप। और चाय पीने के फ़ायदे भी बहुत हैं। कि चाय
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। <chuckles> हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं आपकी बिल्कुल सही कह रही हूँ कि उठ के चाय उठते तो नहीं पीती हूँ मैं चाय लेकिन हाँ, मेरे को काम पे पहुँचने से पहले एक कप की इलाइची और मतलब भून डाल के न या अ, अदरक मुझे इतना भी पसंद नहीं है बट हाँ, इलाइची और सौंफ कभी डाल के तो मुझे चाय बड़ी पसंद है कि अच्छे-से थोड़ी चीनी। क्योंकि शायद हमारा दिमाग थका भी होता है और चीनी की ज़रूरत होती है तो और चाय का ऐसा कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालाँकि हर चीज़ को ज़्यादा करने से नुकसान तो है ही। सो अ, चाय मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे दिन की शुरुआत भी चाय के साथ ही होती है। थोड़ा-सा कार्य करके और मैं चाय पी के जाना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ उम, अब तो भारत में नहीं रहती हूँ तो यहाँ बहुत ठंड होती है तो चाय तो फिर भी चाहिए ही चाहिए। <chuckles> तो क्या चाय पीने से आपके हाँ जी। बोलिए कुछ कह रहे हैं आप?
यस। जी, एकदम सही कहा आपने। एकदम सही कहा आपने कि अ, चाय अ, ज़रूरी है और भारत में तो अ, चाय का प्रचलन बहुत ही है। और तो चाय के बागान हैं यहाँ जैसे भारत में असम, मेघालय साइड में अगर आप देखोगे अ, न्यू जलपाईगुड़ी के साइड में तो चाय के जो बागान हैं। वो बहुत ही अहमियत रखते हैं वहाँ के अ, आदमियों के लिए, वहाँ के जो जनता है वहाँ के लिए और वहाँ चाय को बहुत ही अ, एक
हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। प्राथमिकता दी जाती है और गाने में भी बिल्कुल।
प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, हाँ बहुत प्राथमिकता दी जाती है इसलिए जो अगर ये कहें कि अ, सुबह पहले चाय या कॉफ़ी का चुनाव कैसे आप अपने दिन की शुरुआत के लिए प्रभावित करते हैं? तो मेरा जवाब यही होगा कि हाँ अ, सुबह जो है मुझे एक हमें भारत में जो भी कहते हैं उन्हें चाय की आवश्यकता होती है और कॉफ़ी अपने जगह है, कॉफ़ी भी बहुत जन पसंद करते हैं। पीने वाले अ, बहुत हैं लेकिन भारत में चाय की प्राथमिकता ज़्यादा है। आपका क्या विचार है इस बारे में?
हुँ, हुँ। च हाँ। होती है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैं मानती हूँ देखिए अब जो बच्चे या नई जनरेशन आ रही है लोग जो जिम जाना पसंद करते हैं या कुछ। तो उन्होंने अपने लिए अवधारणा है और सुना गया है कि काली कॉफ़ी पी के जाएँ तो अच्छी होती है। क्योंकि देखिए न उसमें न जो कैफ़ीन होती है वो जिम दिमाग को एक थप्पड़ जैसा मारती है और वो कहती है चलो। अब तो अचानक से झटका देती है, है ना? तो लोग कुछ अचानक से वर्जिश करनी है, भागना है, दौड़ना है तो उसके लिए कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद एक कप काली कॉफ़ी पी के जाना पसंद करते हैं। क्योंकि वो नया ट्रेंड बन रहा है, बहुत उस तरफ रुझान आ रहा है। लेकिन जैसे आपने बोला न ह अ, कि अ, जैसे असम में मेघालय तो मेरे पिताजी अरुणाचल में बहुत साल रहे हैं और सारी ज़िंदगी और वो शाय उनकी मृत्यु भी वहीं हुई। तो मुझे याद है कि वो वहीं से कॉफ़ी के पत्ते ले अ, चाय के सॉरी पत्ते लेके आते थे। और हम उनको काली चाय बना के या लाल चाय बना के पी जाती थी। तो वो भी बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए भी और आपको धीरे-धीरे न उसमें जो टैनिन होता है वो हल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जिसे बोलते हैं न दवाई खाते हैं जो स अ, सॉफ़्ट रिलीज़ होती है, मतलब धीरे-धीरे उसमें निकलती है। वैसे ही अ, टैनिन आपको धीरे-धीरे ताकत देता जाता है। तो इसलिए मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि आपको सारा दिन स्फूर्ति दे सकती है। 5-6 घंटे तो देगी ही देगी।
जी हाँ। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अ, जैसे चाय और कॉफ़ी जो अधिक जिसकी जो टेस्ट है, जिसका जो अधिक पसंद है, स्वाद है, तो अ, चाय आप देखोगे कि हमारे इंडिया में चाय के आपको बहुत अलग-अलग फ़्लेवर्स मिल जाएँगे। अभी इन दिनों आप अगर देखोगे तो, हमारे ये दार्जिलिंग में चाय के ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चाय और उनके अलग-अलग फ़्लेवर्स की अ, बहुत ही ख़पत हो रही है वहाँ पे। तो, चाय कॉफ़ी जो है कॉफ़ीज़ में फ़्लेवर जो चाय के फ़्लेवर्स है वो कॉफ़ीज़ के मात्रा में ज़्यादा है। और असम में जो है और ये अपने भारत में जो है। तो चाय इंसान का एक जीवन का रूप बन चुका है अभी। क्योंकि अ, चाय से क्या होता है ना, कि चाय हम जब पीते हैं तो एक आपकी जो ताज़गी है, वो वापस आती है। और हाँ आपने ये सही कहा कि कॉफ़ी जो हम लोग अ, पीते हैं, अभी जो भी नया ट्रेंड चल रहा है। कॉफ़ी का तो उसमें क्या है? एक बूस्टिंग के लिए एक एनर्जी के लिए कॉफ़ी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अ, जो चाय है, वो आपके जो अ, अंदर की जो अ, ताज़गी है उसे वापस लेके आएगी उसे वापस लेके आएगी और वो आपको ज़्यादा एक तरोताज़ा महसूस करवाएगी। तो जिस कारण आप आगे जाकर अगर अपने जॉब में भी जाते हो। तो आप एक फ्रेश फ़ील करोगे, और बस वही चाय ज़्यादा मुझे लगता है कि चाय का महत्व ज़्यादा है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, स्वाद है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जैसे इफ़ आपने स्वाद के फ़्लेवर्स कहते हैं ना, अलग-अलग अ, वेराइटीज़ की बात करी है, तो अ, हम बिल्कुल मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। कि अ, बहुत सारी क्योंकि देखिए ना खाली भारत में चाय नहीं उगाई जाती है। जैसे आप अ अ, दार्जिलिंग और अ, मतलब असाम की बात करें या कांगड़ा की की बात करें। तो खाली वहाँ नहीं उगाई जाती है। चाय है जापान में भी उगाई जाती है उनकी मचा चाय है। अफ़्रीका में आप अफ़्रीकन रूइबोस चाय पिएँगे। मतलब की आपको चाय के इतने प्रकार मिलेंगे और आजकल तो चाय पार्लर या सब जाएँगे। तो अ, वहाँ पे भी आप देखेंगे। कि चाय को बस गर्म पानी चाहिए, अ, उसमें पत्तियाँ चाहिए और उसको ढकना चाहिए। है ना अ, दूध तो मिलाना बाहर अंग्रेज़ों का काम है। अ, भारतीय चाय कभी भी दूध के साथ नहीं होती है होती थी। लेकिन अब हाँ हमें आदत पड़ गयी है। अगर हम देखें कि अ, उसके जो मित्र हैं। अ, चाय के साथ वो भी बहुत ज़्यादा हैं। <chuckles> चाहे समोसा हो। चाहे पकौड़ा हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे नमकीन हो, खारी हो। ऐसा हम कॉफ़ी के साथ ज़्यादा नहीं कर पाते। मतलब आप देखिए। मेरे हिसाब से तो आप खाली एक क्रॉसों या कुछ बिस्कुट खा के उसके साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पकोड़ा खा ले और उसके बाद कॉफ़ी कम ही बहुत दूध और चीनी डाल के अगर बनाएँ भी। देसी भारतीय कॉफ़ी तो शायद फिर भी आपको मज़े आएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अगर अ, यहाँ पे जैसे ब बाहर जैसी कॉफ़ी पी जाती है। उसके साथ हमारे कोई स्नैक्स हैं वो ज़्यादा खाए जा सकते हैं। मेरा मेरा ये मानना है।
हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बात आपने एकदम सही कहा, कि हम देखते हैं कि चाय की टपरी में भी अ, जो अ, हम लोग चाय पीते हैं तो उसके साथ में ही स्नैक्स सही रहता है। आज अगर हम लोग कॉफ़ी के साथ में चाय पिएँगे तो, उस स्नैक्स का वो मज़ा नहीं रहेगा। जो चाय के साथ में होता है और सर्दियों में जैसे हमारे घर में हम लोग पकोड़ियाँ बनाते हैं और प्याज पकौड़ी बनाते हैं या फिर कुछ चिलड़ा-विलड़ा बनाते हैं। तो उस इस समय क्या होता है? चाय का जो एक वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। वो एक अलग कॉम्बिनेशन होता है और उसे खा के जो मन को मज़ा आता है। तो वो एक अलग ही आनंद होता है, हम लोगों का। और अगर हम ये कहते हैं कि चाय और कॉफ़ी के स्वास्थ्य के क्या लाभ है? तो चाय के अ, जो स्वास्थ्य के लाभ हैं, वो ये है कि, अ चाय से आपको एक तो तरोताज़ा का तरो-ताज़गी जो होती है, वो अ, हाँ ताज़गी मिलती है और उसमें चाय में एक इस टाइप का अ, ऑर्गेनिक एक ऐसी उसमें अ, जो नेचुरल फ़्लेवर है, जो नेचुरल पत्तों की जो एक अ, जो विटामिन या अपना स्वाद हाँ, हाँ। प्राकृतिक-प्राकृतिक जो स्वाद है और उनमें जो एक अ, विटामिन या जो उनमें एक ए कुछ ए मिला होता है। तो वो एक आपको आपका जो ब्रेन है। उसको काम करने में भी आपके बहुत अ, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है और कॉफ़ी जो है, जिस तरह आपने कहा कि कॉफ़ी जो है वो आपको बूस्टिंग देने में बहुत अ, काम आता है। तो इन चाय के और कॉफ़ी दोनों के अपने-अपने लाभ होते हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है?
आपको भी हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। नहीं आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ताज़गी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। अपना ही जो स्वाद है उनका। है ना, जो प्राकृतिक स्वाद है जो प्राकृतिक स्वाद है। हुँ। हुँ हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जैसे मैंने पहले बोला था दोनों में ए अ, चाय में टैनिन होती है, कॉफ़ी में कैफीन होती है, जितना मुझे पता है। तो मतलब अ, जैसे बोला ना चाय जो है देखिए हम बच्चों को भी चाय पिला सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम कॉफ़ी नहीं पिला सकते। मुझे याद है मेरी बिटिया बहुको बहु च सवा साल की थी और मेरे पिताजी गुज़र गए और उसको बहुत ठंड लग गई तो बहुत जब वो ठंड लगी तो कुछ भी इसका कफ़ या बाहर नहीं निकल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं ना नेबुलाइज़ करी थी तो उन्होंने बोला आप चाय बनाइए, अदरक वाली या कुछ 2 चीजें डाल के और उसको पिलाइए, उससे आराम पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा को बच्चों के साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि वो तो बहुत ही कॉफ़ी जो होती है ना, वो बच्चों को नहीं पिलाई जा सकती, क्योंकि वो ह अ, वो बच्चों की सेहत पे या बोलते हैं 8 साल के बाद
<clears throat>
बच्चों को कॉफ़ी पीनी चाहिए जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारे <clicks tongue> पेट हो आँते होते हैं वो उसको तभी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब उसमें भी कुछ है ना उसमें इतना ज़्यादा आप कहे स्वास्थ्य के लिए थोड़े हानिकारक हो सकती है मुझे ये लगता है। तो इसलिए मैं चाय की तरफ ज़्यादा जाऊँगी, कभी आपका ज़ुकाम है तो अदरक वाली चाय पी ली, अगर आपका नहीं मन है तो खाली अ, आप चाय पी रहे हैं वो कहते है ना? अ, पुदीने के पत्ते और थोड़ी-सी शहद डाल के पत्ती के साथ पी लिया चाय की, तो चाय के ज़्यादा लाभ लगते हैं।
हुँ। हाँ जी। ये बात आपने कही कि चाय जो है वो बच्चों के लिए आप छोटे एज में भी बच्चों को पिला सकते हैं लेकिन कॉफ़ी में ये चीज़ नहीं है। कॉफ़ी जो है एक लिमिटेड एज स्टार्ट होने के बाद ही अ, बच्चे को प्रेफर होता है। तो और जो चाय है ये मेडिकली एक एलोपैथिक जो आयुर्वेदिक होते हैं वो उस अ, चाय उस प्रकार में भी अ अ, माना जाता है चाय की पत्तियाँ। तो इस प्रकार अ, हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखोगे तो चाय के प पसंदीदा जो है, जो व्यक्ति है जो चाय को ज़्यादा पसंद करते है, कॉफ़ी से ज़्यादा। हाँ तो अ, इस कारण अ, मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी सुबह उठो तो चाय ज़रूर पी के जाओ भारत में अगर हो तो। हाँ, भारत में अगर हो तो चाय ज़रूर पीना चाहिए आपको और जो टेस्ट जो स्वाद, जो आपको पोषण की जो आपको अ, ताज़गी यहाँ के चाय में मिलेगी अ, भारत के वो आपको अ, दूसरे देशों में नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे चाय की पत्तियों को उगाने को बहुत ही महत्व दिया जाता है। एक अलग एक अलग स्थान होता है उसके लिए सरकार ने यहाँ पे एक अलग स्थान बनाया है और उनका बहुत क़ानून भी है चाय के बागानों के वहाँ, तो चाय जो है वो ज़्यादा प्रेफर होता है भारत में।
<chuckles> हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। मन करता है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। चाय पी सकते हैं। हुँ। बिल्कुल भारत। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाय के बागान है प्लांटेशंस कहा जाता है उनको बहुत ध्यान रखा जाता है बागानों का ।और अ, हमारी सांस्कृतिक जैसे कहते हैं ना कि अ, रूप है, बाहर आएँगे तो भी मसाला चाय है कई ज लोग अ, ग्रेस लेके जाते हैं है ना? आके, तो अ, सही कह रहे हैं आप तो क्या भारत आएँगे तो चाय लेके जाएँगे या जयपुर जाएँगे तो वहाँ से आप कहेंगे ना कि कुछ न कुछ अ, रंगीला समान ले जाएँगे, तो भारत में तो अ, हर किसी च मतलब जैसे जो हम कहते हैं हमारे मसाले भी हैं। चाय में भी कितने मसाले पड़ते हैं दाल चीनी है या सौंफ़ है, लॉन्ग है, इलाइची है, तो और कहते हैं कि आप अदरक डाल लीजिए, तो हम स्वाद, चाय के गुण तो बहुत तरीकों से बढ़ा सकते हैं। है ना? तो इसलिए भी ये बहुत ही अ, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। और हमारी जो अब ह ये अब चाय लाटे आपने सुना होगा चाय लाटे का बड़ा प्रचलन हो गया है। तो हल्दी डाल के जो चाय बनाई जाती है या करी जाती है या टर्मरिक गोल्डन टी ये सब भी अ, भारत बाहर के देशों में लोगों को पसंद आती है लेकिन वो भी असली चाय नहीं है। हुँ।
हुँ। और आपको क्या पता है? कि अ, भारत में जो अ, पुरुष होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा अच्छी चाय बनाते हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। मेरे पति तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और वो ही दोनों टाइम बनाते हैं मेरे लिए। और कुछ नहीं मैं अब उनसे कहती बनाने के लिए वो चाय ज़्यादा वो बनाते हैं, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए खाना बनाना जो है ना, आप देख लीजिए ये कोई ज ये हम घरों में ही होता है कि औरतें खाना बनाएँगी और पति और काम करेंगे लेकिन आप जितने भी बड़ी-बड़ी किचन्स देखेंगे, रसोइए आदमी ही हैं। अच्छे कपड़े बनाने वाले आदमी ही हैं, अच्छे क कप बाल काटने वाले या जो कला है वो आदमी ही है, तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। घर में सारा ये ये जो द विवाद है वो घर का ही है, बाहर का नहीं है। <chuckles> हुँ।
<laughs> चलिए आप अच्छा लगा कि आपने कहा कि हाँ, आप इस बात से सहमत हैं कि पुरुष ज़्यादा अच्छी चाय बताए, तो मेरा कहने का ये लॉजिक था एक्चुअल में कि हमारे भारत में क्या होता है ना? जो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के जो पहली चाय होती है वो सब भी अपने अ, एक पेपर पढ़ते हुए सब पीना चाहते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब सुबह जल्दी उठते हैं और हमारी घर की जो अ, जो भी सदस्य उन्हें हम लोग नहीं उठा के जब हम चाय बनाते हैं। तो वो सुबह जब चाय आप खुद बनाओगे उसमें अदरक-वदरक, मसाले-वसाले डालकर और उसकी जो महक आएगी वो महक से ही पहले तो हमारी आँख जल्दी खुल जाती है। हाँ, जल्दी खुल जाती है और उसके जो 1-2 सिप लेने के बाद में चाय की तो वो पूरा हम लोगों का जो अ, दिन का शुरुआत है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये आदत पड़ गई है कि भारत के पुरुष चाय अ, ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इस कारण आप ए हाँ।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। खुल जाती है। <chuckles> सही कह रहें हैं। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। वो जाग जाते हैं ना, तो और किस और औरत को पति के हाथ की बनी हुई चाय मिल जाए तो फिर वो भी मतलब कहते है ना स दिन की शुरुआत ही बहुत बढ़िया है। <chuckles> तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग चाय पीते हैं। <chuckles> कॉफी मेरे लिए अभी भी बहुत ही अ, एलियन चीज़ है, मेरे को नहीं पसंद आती इतनी। तो आपके ब आपसे जान के बहुत अच्छा लगा चाय के बारे में धन्यवाद।
हुँ। हाँ, हाँ। वो हाँ जी, ये अ, मुझे भी आपके साथ बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।